<smacks lips> Allora, poi c'è stato il periodo in cui, ehm, avevo un lavoretto part-time, e quindi, vivendo ancora con i miei genitori, riuscivo a mettere da parte un po' di soldi per anche vestiti. Quindi lì, mi ricordo che avevo, mhmm, 19, 20 anni, e quindi ho questo ricordo che compravo qualsiasi cosa, cioè era uno shopping quasi settimanale, ecco. Ehm, mhmm, non lo so se è stato una sorta di rivalsa, ehm, rispetto a quando ero più piccola e quindi magari non avevo tante cose mie, o semplicemente mi piacevano e me le compravo perché avevo dei soldi da parte e non pensavo a quanti vestiti avessi già nell'armadio. Quindi
Mh-mh. Chiaro, mh-mh. Hai fatto un po' un'inversione di di tendenza.